Ah ouais complètement. Complètement. C'est pour ça que c'est vraiment, heu, hyper important de maintenant de
Bah en tout cas te ça te permet de souffler. Te remettre, heu, bien.
En fait moi, je vais te dire ce qui ce qui m'a dérangée, par contre, c'est quand j'ai signé, heu, la rupture conventionnelle avec le DG
Ouais. D'accord.
et qu'au début, heu, il a dit: «Ah je suis désolé que ça se soit passé comme ça», genre, hyper compréhensif. Et puis il est parti leur parler <chuckles> et après il est revenu vers moi et heu, il m'a dit: «Bah moi je suis pas d'accord avec ta version, heu, parce qu'elles elles comprennent pas du tout, heu, ce qu'il se passe, heu. Heu, pour elles tout allait bien, heu.»
Ah, mmh, d'accord. Ouais? Ah bon? Ah bon? Mais heu, pourquoi pourquoi il est moi je comprends pas pourquoi il est parti leur parler. Sachant que c'était une rupture entre toi et le DG.
<gasps> Bah parce qu'en fait sur la rupture, ils ont mis pourquoi. Ils ont mis la raison. Donc du coup il a dit: «Heu Karine, heu, machin, heu, dit que, heu, elle a eu une pression, heu, harcèlement moral» alors il a dit: «harcèlement moral» alors que j'ai même pas utilisé ce mot, mais heu, c'est pas grave. «Elle a eu du harcèlement moral». Oui, en vrai, c'est ça, voilà. Et heu, et lui il a mis, heu, donc «le nom de l'entreprise» heu, «réfute à 100% heu ce qu'elle dit». Ouais. Et j'ai dû signer ça en fait pour pouvoir, heu ouais.
Oui? Ah d'accord. Hein? Bon en en vrai, c'est vrai ça? Mmh. Ouais? Mais non! <gasps> Mais non, c'est <gasps> parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité en fait.
Franchement ça m'a fait mal au cul. Mais non! Bah non. Et en plus, j'ai réussi à en fait j'ai réussi à négocier une petite indemnité, heu, parce que j'ai perdu beaucoup en salaire en fait, en étant en arrêt de travail. Et heu, j'ai eu une toute petite indemnité, même ça, ils ont dit: «Bah du coup, heu», ils ont marqué dans la rupture que j'ai pas le droit d'aller, heu, aux prud'hommes, j'ai pas le droit de d'aller plus loin.
Ah. D'accord. Ouais, je comprends. Il il l'a re Mais en fait tu as tu as totalement le droit.
Ah ouais?
Bah en fait, heu, tu aurais pu ne pas signer, et les amener en prud'hommes.
Oui voilà, si je signais pas. Mais en fait je voulais finir avec cette histoire, quoi. <chuckles> C'est vrai.
Mmh, mmh. Oh, oh là là. Mais en fait, ils abusent beaucoup, hein. Oh le milieu du travail c'est horrible, hein. Mmh.
Ah bah oui, évidemment. Ouais. <chuckles> C'est clair. Ouais.